Betul, eee, kayaknya sekarang hampir semua ap aplikasi ada ada langsung otomatis gitu, atau ada pilihannya memang kita bisa, eee, per 3 bulan atau memang cuma mau per beli putus 1 bulan doang kayaknya ada mungkin ya setahu aku juga belum, eee, mengecek tuh, Mas.
Nah. Mhm, nah Itu perlu kamu double check sih karena kalau setahu aku itu tuh ya, sistem tuh pengennya kamu dimudahkan gitu loh jadi kayak seolah-olah sistem bilang, "kamu udah, nanti setiap bulan kalau udah, eee, saatnya, eee, memperpanjang nanti kita otomatis kok mengambil dari langsung debit" gitu. Nah, itu menurut aku tuh malah justru di sisi lain mengenakkan kita, kita kayak tidak punya beban pikiran untuk, eee, ditagih ya untuk bayar tagihan tapi di sisi lain, saldo kita kesedot dengan sendirinya gitu, iya.
Iya iya, enggak. Oke. Ya. Bikin betul, bikin boncos ya ya ya. Mas, aku mungkin mau nanya ini kali, Mas, sara eee, minta saran soal, eee, aku mungkin bisa dibilang ini prioritas ya, aplikasi prioritas yaitu YouTube Premium ya, kan aku sering pakai karena ja eee, ka nonton apa namanya, makan sambil nonton YouTube, eee, rek kerja juga sambil nonton YouTube gitu kan. Sering lah terpak intensitasnya sering tapi di satu sisi, eee, kan YouTube juga bisa, ya tinggal kita sabar dikit eee, apa iklan kita bisa skip ad-nya itu kan maksudnya ya udahlah, eee, sabar dikit kalau menurut, Mas, aku, eee, lebih baik cut itu untuk menghemat atau tidak ya, Mas, kayak gitu?
Boleh. Hmm, oke. Iya iya. Mhm, betul. Mmm, menurut aku sebenarnya di evaluasi dulu manfaatnya tiap 1 sampai 2 bulan aja, gitu. Maksad maksudnya kalau misalkan kamu sampai subscribe YouTube Premium selama 1 bulan itu, apakah intensitas kamu nonton youtube itu memang merasa, eee, sangat intens sehingga itu terbantu tanpa iklan? Tapi kalau misalkan kamu nonton YouTube-nya tuh juga nggak yang setiap hari banget sepertinya kamu bisa mulai mempertimbangkan untuk unsubscribe aja sih apalagi kalau misalkan kaitannya kamu nonton YouTube sambil makan. Nah, ini mungkin kamu bisa mencoba no makannya, makan aja jangan sambil nonton YouTube supaya lebih mindfulness gitu makannya, gitu. Jadi kalau langganan nggak memberikan value yang nyata, menurut aku lepasin aja lah supaya pikiran dan dompetnya sama-sama lega gitu.
Iya. Boleh ya, iya. Oke. Oke, iya. Iya iya. Benar sih, mhm.